Ouais, à l'hôtel, à l'hôtel. Franchement, hem, c'est, i franchement ouais, c'est trop trop bien.
Ah ouais? C'est trop bien. Ouais mes parents, ils partent à Istanbul là dans dans 10 jours. Bah mon père, il est de là-bas quoi, donc heu, il connaît p Istanbul ouais. Non non mais moi
Ouais, non, c'est Tu par tu parles t turc un peu ou pas?
Pas du tout. Moi en fait depuis que j'ai vécu un n un tremblement de terre, heu, je veux plus y retourner.
Ouais, non je comprends, bah, ça devait être, heu, traumatisant.
Voilà, mais heu
Je crois que j'ai jamais vécu ça, donc heu